Oh, iya. Eee, kalau misalnya yang mem lagu yang membawa saya kembali ya, eee, ada sih. Dulu itu ada lagu dari Radiohead, ya. Nah, itu lagunya tuh, membuat saya inget saat, eee, pensi, pentas seni di sekolah tuh, Kak. Jadi ada yang, eee, bikin ada yang cover ya, ada yang meng meng apa, memutarkan atau memainkan salah memainkan musik dari Radiohead tersebut. Dan, eee, kalau sekarang saya ingat, eh saya dengar lagi, lagu la lagu Radiohead, saya langsung inget ke saat pentas seni itu. Karena heeh, se ini ya, kan harus kita harus mempersiapkan pentas seninya t eee, sendiri-sendiri, gitu ya. Nggak dari sekolah, itu, karena memang muirid murid-muridnya yang, eee, jadi anggo eh, jadi panitia tuh, kan, waktu itu. Terus yang, eee, harus ngedatengin, eee, bintang tamulah, yang harus, eee, ngurus-ngurus, eee, apa istilahnya, sistem sound system lah, jadi banyak, sih. Jadi memang murid nah, itu dia. Murid banget yang harus sibuk, bu gurunya, gurunya mungkin jadi pengawas, ya, kalau nggak salah, waktu itu. Heeh. Itu sih, mungkin, eee, salah satu lagu yang membawa saya kembali ke masa lalu. Tapi lagu Radiohead, benar benar. Nah, terus tapi tadi, ada juga nih tadi Kakaknya kan bilang, eee, lagu yang dulu didengar terus-terusan, neh. Nah, saya juga ada, tuh. Dan, kebetulan, dulu saya suka lagu J-pop juga, Kak. Dan, lagunya- bukan J-pop sih, J-rock, ya- lagunya dari heeh, la dari L'Arc-en-Ciel, dulu. Eee, beneran heeh, itu, dulu nggak tau, suka banget diputar, kayak, 1 lagu bisa berapa kali, itu kayaknya ya, di, di diu putar-putar la ulang, gitu ya, sampai hafal liriknya, gitu kan. Terus, eee, sekarang tuh benar, udah jarang diputar karena benar juga sa kayak kata Kakak, karena hidup tuh, udah mulai makin sibuk, terus seleranya sudah sudah bergeser, gitu ya, Kak, ya. Heeh heeh, gitu sih.
Mmm mmm. Mhm. Oh, iya iya iya, mhm. Mhm mhm. Mhm. Oh, mmm mmm. Mhm, mhm mmm mmm mmm, bener. Mhm. Mmm mmm, benar. Mhm, ngurus panggung, ya. Mhm. Mhm, mhm. Jadi Mhm, lagu Radiohead, ya? Mhm. Mmm, apa tad mhm. Mmm, oh ya ya ya ya, tahu. Mhm. Mhm, mmm, tahu. Iya, heeh. Mhm. Iya. Mhm. Mhm, sudah berubah, ya kan. Dulu itu, sering banget ya diputar, di radio, di tivi, ya kan?
Mhm, benar benar.
Jadi, hampir tiap hari ya, denger, ya kan?

Halo.
Halo, selamat sore, Kak.
Wah, iya. Selamat sore juga untuk Kakaknya. Gimana kabarnya, Kak, sore ini?
Mmm. Iya, baik baik. Kakaknya gimana kabarnya?
Semangat. Oh, iya, saya juga baik. Sedikit ini, sih, sedikit lapar, sih. <chuckles>
Emang berarti belum makan siang?
Harus ngemil harus ngemil, enggak, pengen ngemil aja. <chuckles>
Oh, oke. <chuckles> Oke.
Oke, deh, heeh. Kita ngobrolin apa, nih? Eee, sore-sore kayak gini, nih, Kak?
Mmm, nostalgia, ya? Gimana, nih? Mhm.
Oh, iya. Mmm, asik, tuh. Iya iya, heeh, gimana, tuh?
Eee, nih, ada ada gak lagu yang, ngebawa Kakak kembali ke masa tertentu gitu?
Mhm. Wah. Ada, sih, dan, eee, gak tau kenapa, ya, tiba-tiba inget. Jadi dulu, tuh, dulu waktu SMP, waktu SMP itu ada, eee, lagu apa, ya, istilahnya, ya. Lagu mars, ya. Lagu lagu sekolah gitu, ya? Heeh, lagu sekolah, ya. <chuckles> Nah, itu tuh selalu, eee, gak tau kenapa, kok, bisa hafal gitu, dan, kok bisa tau eee, sampai sekarang gitu masih hafal lah sedikit-sedikit dan itu selalu membawa saya ke, eee, masa SMP, dari mulai masa orientasi sekolah sampai, eee, sewaktu lulus gitu. SMP atau SMA lah, eee, dua-duanya juga sama-sama ada semacam lagu mars sekolah tersebut. <chuckles> Lucu, sih, kalau dipikir-pikir. Nah, kalau untuk Kakaknya ada nggak kira-kira lagu yang membawa Kakak ke masa-masa tertentu, tuh?
Hmm. Hmm? Hmm. Hmm. Oh, ya heeh, lagu mars, mhm. Iya, lagu sekolah heeh. Hmm. Mmm. Heeh. Iya, ya. Mmm.